Como que você entra na zona quando está praticando um hobby?
Bom, esse entrar na zona você quer dizer, tipo, entrar assim no fluxo mesmo né, não não parar?
É, acho que no inglês seria entrar no flow.
Ah, sim, sim, é então imagina, para mim é algo muito natural sabe, porque eu tenho 2 hobbies, né, um deles é a música, eu porque eu sou DJ também então, ah, quando quando literalmente eu estou tratando de música, eu estou trabalhando com alguma música, estou produzindo alguma coisa
Quais são eles? Aham. Hum.
é muito natural, eu não percebo que o tempo está passando, né, então eu vejo que às vezes eu vou separar um setlist para fazer uma festa em algum dia, né, como aconteceu agora, né, eu acabei de tocar no no sábado, eh, sábado eu toquei numa festa, né, é sábado passado exato, toquei numa festa, toquei umas 3 horinhas, né, e tipo sexta-feira, quinta estava preparando, né, o set e aí eu acho que era 14:00 eu parei, assim, na sexta-feira pra pra montar, né, o que que eu ia tocar, separar as coisas direitinho, quando eu fui ver, né, já era tipo 6 e pouco, já estava escurecendo, caramba que isso, nem vi o tempo passar, né, então eu gosto muito de música.
Entendi. Uhum. Sábado passado? Beleza. Uhum, é bastante. Uhum. Preparar, né. Caramba. Então isso o tempo, assim, escurecendo é uma forma que você vê que o tempo passou e que você entrou na na zona e nem percebeu.
Exatamente, exatamente, né, eh, claro eu pra realmente entrar, assim, nesse flow mesmo, é necessário às vezes eu tirar um pouco as minhas distrações, sabe, porque me atrapalha também mesmo sendo é mais o celular ali, as notificações, só de tirar as notificações ou o som do celular já me ajuda bastante, porque
Uhum. Quais seriam elas? Legal.
quando quando eu estou tratando de música eu acabo não não prestando muita atenção ali no celular, né, eu fico no celular o tempo todo. Só que é aquilo é é bom ajuda, né, isso aí é bom tanto no trabalho quanto no hobby, né, a gente se desvencilhar um pouquinho do celular, mas pra mim, tipo, se eu tiver com som no celular acaba me desconcentrando e tipo um set que eu ia montar em 1h acabo montando em 2, 3, né, então eu tenho que tirar um pouco as distrações e e focar, mas quando eu entro mesmo no no foco, não paro, não vejo o tempo passar de jeito nenhum.
Uhum. É bom. Uhum. Uhum. É. Com certeza. E